باقول لك إيه، أنا عايزك كده بقى تقول لي يعني فاكر أول مرة كده يعني جات لك فيها تعليق سلبي كده أونلاين يعني كان إحساسك إيه وقتها؟
آآ، أول مرة أنا يمكن في ال من فترة طويلة كده كنت باشارك كنت نشط شوية على ال آآ، الفيسبوك تحديدًا يعني كنت باشارك بقى آرائي السياسية وكنت باشارك آآ، مثلًا أو
وصور يعني وكده؟
وصور وكنت باعقّب يعني أكتر على ال الأحداث أو ال اللي هو ال إيه الترندات اللي كانت بتطلع في الفترة دي يعني، فكان امم، فكان بييجي لي بقى يعني في ناس بقى أنت عارف بقى في ناس رخمه أوقات كده اللي هو بتحب تستظرف مثلًا أو تعلق تعليقات من نوعية اللي هو يعني مثلًا لو أنا باقول حاجة زي آآ أنا مش حابب مثلًا كذا أو إنه ش الفلان ده فلان أو المرشّح الفلاني مثلًا أمم، آه، باعبّر عن رأيي سواء بالرفض أو بالإيجاب يعني، إنه ف إنه فلان ده مش مش إداري مش هيعرف يحل فبب كان بيجي مثلًا تعليقات واحد مثلًا يقول لك يقول لي مثلًا إيه: "آآ، وأنت بقى اللي هتعرف تحل مثلًا أو أنت اللي مش عارف إيه؟"
جميل آه، فاهمك. آه. <chuckles> بتعبّر عن رأيك. بيتّريق يعني.
آه، أ م مش برضو بالطريقة دي. أو اللي هو إيه بيترول مثلًا، أو اللي هو بي آآ، بيستظرف يعني، خل خليني أقول بيستظرف مثلًا اللي هو. بُص <chuckles> يعني هو شعور غبي اللي هو <laughs> اللي هو أنا مش عارف أقول له إيه لأن برضه هو معانا يعني الأشخاص اللي كانوا بيعلقوا عندي ف هُم موجودين بالفعل في ال في ال الأصدقاء عندي. فبالتالي أنا يا إما هو صديق أنا أعرفه، يا إما هو حد أنا اتق قابلته قبل كده وعارفه يعني. امم.
إمم، إمم. <laughs> أيوه. طَب طَب ثانية، يعني أنت بترد أصلًا وقتها والّا بتفضل تتجاهل كده الموضوع وعادي ولا كأنك شُفت حاجة أصلًا؟ يعني بيكون ردّك إيه؟
هنا بقى على حسب الموقف، يعني في ناس أنا أحيانًا في مواقف بَاردّ، وأحيانًا في مواقف الرد الأمثل اللي هو تتجاهله، أو إنك تتفاعل مع أي تعليق تاني و ولا كأنك شُفته خالص، آآ
ماشي. صح. أيوه، كأنك يعني بتهينه كده بالكلام، بس م من غير ما تتكلم أصلًا.
بالضبط، ولا حتى باتفاعل مع ال التعليق بتاعه. في ناس بقى ما ممكن مثلًا اللي هو يشيل الcomment بتاعه أو التعليق بتاعه، آآ، يرد عليه بِرَد مثلًا آآ، آآ، اللي هو رد برضه إيه، اللي هو الشغل بقى قذف جبهات والكلام اللي هو أنت <laughs> المعروف ده، اللي هو آه كلمة قُصاد كلمة يعني، ولكن أنا ما باحبش النوع ده، أنا كنت اللي هو باتفاعل مع مع الباقيين كلهم وأسيبه.
جدع جدًا. آه. يرُدّ رد برُدّه يعني، آه.
فبالتالي هو بيفهم الرسالة، و دي وأعتقد ده كان بيكون رد كافي ليه بقى؟ لأنه الك أنا بابين له قدام الناس كلها مش مش بيني وبينه، كمان، اللي هو أنت تعليقك لا يُعني شيء، فبالتالي آآ، هو بيتجنب إن هو يعلق تاني أو إن هو يستظرف. يعني ما افتكرش إن واحد مثلًا عمل لقطة زي كده أو موقف زي كده وأنا ركنته، وبعد كده هو جه علّق تاني، لأ خلاص. حتى في الحياة العادية بقى لو اتقابلنا آه لو تقابلنا، هو بيكون حريص جدًا في تعامله معايا إنه ما يكونش آه طبعًا.
إمم. آه، ما ردّش خلاص. إمم. بجد! يعني، كمان بي بيوصل بيوصل الحياة اللي هي على الFacebook والكلام ده كده للحياة الواقعية برضه، صح؟
آه طبعًا، اللي هو بيكون حريص إنه ما يهزّرش، م السياق الكلام ما يروحش لمكان مثلًا اللي هو يحرج نَفْسه فيه أو يحُط نَفْسه في موقِف مش كويس، فبالتالي طبعًا ليها تأثير قوي يعني آآ آآ، وده بيبقى رد فعلي صراحةً يعني.
إمم. طَب جميل أوي، طَب ثانية بس أنت يعني معنى كده مش بتتأثّر بسرعة بالكلام يعني؟
آآ آه. لأ، خالص أنا بالطبيعة شخص هادي جدًا تمام؟ باتحكم في مشاعر ال أو في أعصابي مشاعري لأ، أنا طبعًا ب أنا طبعًا باتضايق وبازعل أوي و والكلام ده كلّه ولكن باتحكم في رد فعلي شوية، ف آمم.
جدع والله. ما تاخُدش الموضوع على صدرك يعني.
يعني أحيانًا برضه خُد بالك أنا بارُد يعني في مواقِف معيّنة أنا باحتاج أرد فيها اللي هو كان ممكن محتاجة ت يعني ممكن هو فاهم غلط فعلّق بطريقة غلط، مثلًا فبالتالي أنا هاوضح له الفكرة و
آه، فهمتك. توضح له وجهة نظرك.
مش وجهة نظري هاوضح له الغلط أو الحاجة اللي هي واصله له غلط بلمسة آآ يعني لمسة إيه اللي هو أنت ما أنتش فاهم أو بلمسة اللي إنك ما تعرفش أو بلمسة اللي هو ما تتسرعش تاني ما ت ما تتسرعش في الحكم أو في الكلام فكّر قبل ما تتكلم، حاجة زي كده اللي هو بادِّي له درس اللي هو خد بالك قبل ما تكتب حاجة ما هي ما هي دي مشكلة خد بالك برضه فكرة إنه كل واحد برضه يعني آه، م م يعني ال الfacebook أو الsocial media عِطَت فرصة إنه لأي حد إنه يقول أي حاجة سفيه بقى أيًا كان ما يعرفش في أي حاجة أي حد بيتكلم في أي حاجة وفي أي وقت وفي أي اتجاه.
أها. بيتسرع. كل فئات المجتمع عمومًا يعني، آه.
آه، فدي حاجة طبعًا مش حلوة طبعًا حاجة باشوفها إنها عيب، عيب من عيوب الsocial media.
طَب خلّيني أسألك طَب خلّيني أسألك كده معلش هاقاطعك كده أسألك سؤال، طَب يعني التعليقات السلبية دي بتحس كده إن التعليقات دي ساعات بتكسر الحماس كده إن الشخص مثلًا يكون منزِّل post كده وحد يعلق له تعليق سلبي تحس إن هي بتكسر الحماس بتاعه مثلًا؟
أكيد طبعًا، أكيد يعني آآ، مثلًا يعني أنا بالنسبة لي آآ، أو يعني أنا هاتكلم على عليّ أنا شخصيًا، أنا بالنسبة لي مثلًا لَمّا باجى أكتُب آآ، اعتقادي أو فِكْري في قضية مُعيّنة أو آآ، trend أو ح حَدْث مُعيّن في ال في الفترة دي
جميل، آه.
أنا الكلام ده علشان أكتبه أو أترجمه لكتابة، بياخد مني وقت ومجهود، زي فكرة المقال كده لمّا حد بيكتب مقال في الجريدة أو حاجة، آآ أنا من النوع اللي هو ب ب يعني باخد بالي من الكلام اللي أنا باكتُبه، حتى الحاجة اللي أنا باكتبها ب باراجعها مَرّه و2 و3 ده ده عادة عندي كده، حريص آه بالضبط، حتى في التعليقات يعني م لَمّا باجي أعلّق لحد على حاجة، يعني قبل ما يعنى ما أعمل لها نَشْر أو كده، فأنا باراجعها مَرّه و2 و3 وأفكّر فيها، وافكّر على ال تأثيرها على ال ال الشخص التاني.
حريص يعني، امم. بتفَكّر فيها. امم، امم. آه، كنت لسه هاقُول لك كده، امم.
آه، يعني أنتَ أنتَ أنتَ عارف إنه أنا برضه آآ، أوقات كتيرة جدًا ما بيعجبنيش بقى من ضمن ال آآ، يعني الناس اللي بتنشر اللي بيسَموا نفسهم مؤثّرين بقى، و و واللِّي هُم اللى طالعين دلوقتي، وبينشروا حاجات، وحاجات كتيرة جدًا ما بتعجبنيش خالص، ولكن أنا برضه ما بَادّيش لنَفْسي الف لنفسي الحق إن أنا أحكُم على حَد، أو إن أنا أكتب تعليق مالوش لازمة. يعني أنا عارف إن هو غلطان، وهو بينشُر حاجات بتضُرّ الناس، وبتُضّر المجتمع، ولكن برضه ما باشوفش إن أنا لِيَّا الحق إن أنا آآ، أجْرَحُه بكلمة، أو إن أنا أهينُه مثلًا، أو إن أنا
آه. مش بيعجبوك يعني. بس ليه، طَب أنتَ يعني مثلًا ليه ما بتقولش لنَفسك كده، إن أنا رأيي مثلًا مُمْكن يرجَّعُه كده عن الطريق اللي هو ماشي فيه؟
آآ، مش بتاعتي برضه لو لو هو حتى زي ما أنت بتقول أنا أنا فعلًا ده اللي بيبقى جوايا، بس ما بادّيش لنفسي الحق برضه إن أنا أنصحُه أو أنا أنصحُه اللي هو طَلَب مني نصيحة مثلًا أو اللي هو أ ما هو أكيد سِمِع النصيحة، ما هو برضه في نفس الوقت
آه، سمِعها من حد غيرك.
أكيد أنت ناشر حاجة على الملأ، وبتعمل حاجة غلط، يعني ناس كتيرة شايفاها إنها غلط، فبالتالي أنا هي فكرة إن أنا ما بادّيش لنفسي الحق أو ما أحبّش إن أنا أجرح حد برضه بحا أو إن أنا آآ، أت يعني أستقِلّ بحد مثلًا أو أتريّق عليه بطريقة تعليق معيّنة أو كده يعني.
لأ، طبيعي. جميل، طَب عايزك بقى أسألك حاجة في النقطة دي كده مهمة جدًا، طَب أنت إزاي بقى بتحاول أو بتِعرَف أصلًا تفصِل بين النقد البنّاء، والكلام المؤذي أو الكلام اللي ما لوش لازمة؟
ف إمم. حلو أوي، النقد البنّاء يعني مثلًا لو حد خلّيني أتكلم أنا عن نفسي لو حد مثلًا جِا لي آآ، فلان خد بالك مثلًا من كذا علشان لو عملت كذا هيحصل كذا، أنا هافكّر مثلًا، آه طيّب، لو حد جِه قال لي مثلًا اللي أنت عملتُه غلط علشان 1 2 3 هافكّر في كلامُه.
ماشي، قُل لي قُل لي.
آآ ولكن بقى لو مثلًا حد جِه قال لي إيه الهبل ده، آآ إيه اللي أنت بتعمله ده، ما تفكّر يا عم قبل ما تتكلّم. هنا ده فيه هجوم لشخصي أنا هجوم حتى لو كنت أنا أخطأت، فبالتالي أنا باشوف طريقة كلامه هجوم عليّا فبالتالي أنا م يعني باعتبره
آه. كنت بتهاجم والّا بتدافع بقى؟
آمم، والله على حسب الموقِف الكلام مثلًا جاي من شخص كبير راجل كبير، فم أعتقد هادّي له فرصة تانية وتالتة م مش هج مش هاحرجه مثلًا مش هارد له الكلام بال بالطريقة، لإن برضه ممكن و وارد يكون مثلًا نواياه كويسة وارد، فبالتالي ما ما باصدّوش مثلًا أو ما باقولوش له كلمة تزعّله، ولكن مش هافكّر في كلامه كتير يعني.
وده صح عمومًا يعني. اهم.
فهنا فكرة ال النقد البنّاء إنّه الشخص شايف يعني يهمّه أمري فعلًا وشايف إن أنا عملت حاجة غلط، فبالتالي هو عاوز ينبهني للحاجة دي ولكن النقد الهدام
يعني هو أنت قصدك إن هو يعني إن هو يكون همّه عليك يعني يعني عارف أنت اللي قلبه عليك برضه صح كده؟
مضبوط، يعني آآ، يعني راجل شاف إن أنا اتصرّفت بحاجة غلط فبالتالي هو مش عاوزني أظهر بصورة مش كويسة، أو شايف ح شايف فيّا منظور مثلًا أو جانب أنا مش شايفُه في نفسي، فبالتالي هو بيوّضح لي، فهنا برضه الطريقة بتفرق جدًا، يعني الطريقة مهمة جدًا طريقة ال توصيل المعلومة مهمة جدًا، وتبيّن النوايا إذا كان الشخص ده فعلًا نواياه حسنة، والَّا يعني ال آه، والَّا اللي هو بس إيه بيعمل منظر كده و وبي يعني بيقول لك إن أنا نبِّهتك إن أنا عل يعني في شيء كده اللي هو إيه أنا علّمت عليك، أو إن أنا باقول لك أنت ما أنتش أنت ما أنتش فاهم مثلًا، أو شيء من هذا القبيل يعني.
إمم. والَّا سيئة، آه. بي بي بيبيّنك يعني بمظهر الجاهل مثلًا كده، صح كده؟
بالضبط، بالضبط حتى لو الكلام متلمّع مثلًا، حتى لو هو ملمّعه شوية أو آآ، مثلًا مشكّلُه بشكل تاني ولكن
إمم، فهمتك. فهمتك، فهمتك.
امم، الجوهر بيبان.
طب جميل صح طب أنت من وجهة نظرك يعني شايف كده إن الناس اللي بتظهر أونلاين لازم تتقبّل النقد ده مهماً كان والّا يعني مش شرط عليهم.
والله بُص هو أعتقد هم أصلًا هدف أساسي من اللي هم ب بيعملوه أو الأفعال الغريبة، اللي هم بيعملوها في كتير منهم جدًا بيعمل الكلام ده عن قصد، ليه بقى لأنه هو عارف إنه في ناس هتدخل كتير تهاجمه وهو ده اللي عاوزه بالمناسبة، هو الناس اللي هتد آه طبعًا هي الناس اللي بتدخل تهاجمه ديّة ما هي
آه ليه؟ بجد! طب بيكون غرضه إيه يعني أصلًا؟
غرضه الreach أو ال الوصول غرضه إن هو ال الخوارزميات ال الوسائل التواصل الاجتماعي اللي هو
آه. يوصل بس بطريقة سلبية يعني.
بالضبط، ماشي ما هو مش هيوصل بطريقة إيجابية <chuckles> هيوصل يبقى الحل التاني إزاي، اشتمني ماشي أوكي آآ انتقدني، آه أعمل أغضبني أعمل مش عارف إيه ولكن اتفاعل.
صح. مش فارق معاه أيوه.
هو الت التفاعل فك بالضبط، فكرة التفاعل في حد ذاتها هي اللي تفرق معاه.
هو يهمه التفاعل، آه.
فبالتالي للأسف هي دي ال يعني الخوارزميات ال ال ال وسائل التواصل بتشتغل بالطريقة ديّة، ولكن آآ، فيها عوار يعني شيء من العوار أو ال امم.
طيب طيب بمناسبة الكلام الحلو ده، عايز بقى أسألك كده حاجة يعني، عارف أنت في ناس يعني إيه تكون مش جريئة في الحقيقة، بس هي بتبقى جريئة online ليه بقى في رأيك كده الناس دي بقت جريئة كده online أكتر من الواقع؟
آآ في شيء من الجُبن، يعني أنت عارف يعني ال السؤال ده تحديدًا
إمم.
ممكن برضه نعيد صياغته بطريقة اللي هو إيه؟ ليه في ناس كثيرة بتستخبّى ورا الشاشة؟ لأنه هو في الحقيقة بيكون جبان مثلًا فبيحاول اللي هو يظهر ال آه، أو يظهر الجانب ال ال آآ اللي هو بيفتقده مثلًا من خلال الشاشة.
قل لي آه. بيداري جُبنه.
لأنه هو عارف مثلًا إن هو لو عمل حاجة أو شتم أو أهان أو كده، فاللي هو ما حدّش هيحاسبه أو مش هيتحاسب، فكرة الحساب.
أيوه، أيوه.
فبالتالي هو م يعني دي الوسيلة الوسيلة اللي هو بي بيقدر يبيّن بيها النقص اللي عنده.
جميل، طب لأ، كمِّل، كمِّل.
آآ، يعني أنا ده آه، أ آه، يعني أنا باشوف إنه حتى لو مثلًا الشخص لو في حد مثلًا عمل حاجة غلط أو كده، لو أنا عاوز أنصحُه أنا مش هارُوح إن أنا أنصحُه ف على الملأ، مش هاكتب له تعليق مثلًا أحرجُه أو أهينُه، لو هو أمرُه يهمّني أو أنا فعلًا عاوز أنصحُه وأنا هادخُل على الخاص وأقول له النصيحة، ولكن بأسلوب لائِق آه، أسلوب لائِق ليه لإنه وارِد يكون هو غلطان آآ، أو أخطأ عن عن جهل مثلًا مش عن قصد، وبالتالي كلّنا خطّائين، فأنا ليه إن أنا أح أ أنصُب نَفْسي حاكم أو قاضي، أو إن أنا شخص إن أنا أحُكم عليه، فبالتالي لأ، بالراحة وأقول له خُد بالك مثلًا من النقطة الفُلانية.
مُهذَّب برضه، إمم. جميل، جميل، فهمتك.
على إمم.
طيب، خلّيني أسألك بقى آخر سؤال كده يعني أنت لمّا مثلًا حد بي بيتعدّى حدوده الشخصية يعني حدودك الشخصية كده على الفيس أو الواتس أنت بتقول إن أنت بتستعمل فيس، فأنت أصلًا لو أنت عايز إن أنت يعني عارف أنت اللي هو تاخُد حقّك بقى، بتاخدُه إزاي من وجهة نظرك كده؟
ف أكيد. آه. باخُد حقّي إزاي؟ اللي هو تطاول يعني شِتم يعني الشِتيمة مثلًا. إمم. آمم، لو الشخص ده شخص كبير مثلًا سِنُّه من سِنِّي كده آآ، لأ، طبعًا هاخُد ضِده إجراء، اللي هو مثلًا أول حاجة أنا هارُدّ عليه آآ، رَد بنَفْس المستوى ويمكن أعلى شوية آآ، لو هو بيهينني مثلًا فأنا هاشوف نقطة ضعف اللي في حياته إيه، وأد يعني أنا أدوّر عليها بقى في هو كده بيخلّيني أنا أدوّر على نقطة ضعفُه مثلًا، سواء في عيلتُه سواء هنا أو هنا و و أوجّه له نَفْس الإهانة، علشان يحس بنَفْس الشعور اللي هو وجّهُه للغير اللي هو ليّا، آه فبالتالي يمكن يكون درس بالنسبة له يعني، ك كدرس أو حاجة يعني، بس.
آه، آه مثلًا، آه. أكيد، طبعًا. صح، صح. إمم. جميل، جميل لأ، وف جميل اللي أنت برضه عندك برضه حِرفة حق الحق حرفة أخْد الحق دي مش سهلة برضه، يعني مش أي حد يقدر إن هو يعملها. فأنا باشكرك جدًا بصراحة على الكلام ده، وأتمنى كده يعني يكون في ما بيننا كلام تاني قريّب كده.
مضبوط، حبيبي، أنا اللي باشكرك، أكيد إن شاء الله.